Olha, que legal, que interessante. Aham.
Ela não é na maca como a as outras, ela é relaxante, a a drenagem. Ela é no chão.
Sim, sim. Aham, certo.
E a pessoa vai naqueles pontos, sabe, tipo do mexe, mistura o Shiatsu com o de com o Do-in.
Uhum, uhum.
E vai naquele ponto e vai tirando aquilo.
Hum.
Olha, é uma coisa fantástica pra todos, pra todos. Eu acho que todas as pessoas deviam se permitir porque isso
Entendi.
é realmente um autocuidado, um carinho que você se permite.
Uhum, uhum. É, não, você tem razão, olha que interessante, eu nem sabia que tinha tantos tipos assim, e e nunca tentei. Eu só fiz uma vez, eh, o Shiatsu que eu lembro que foi muito interessante porque, eh, uma massagem mais forte, né.
Sim. Mais forte, ela é mais dolorida, inclusive. O Shiatsu, a podologia, a ref eh, reflexologia dos pés.
Uhum. Hum.
Ela trabalha com a coisa, né, não é nem podologia, reflexologia dos pés, é a massagem dolorida, porque ela pega nos pés todos os pontos da acupuntura.
Uhum. Hum, entendi, entendi.
Nos pés. Mas é aquela coisa que dói na hora, mas você sai, assim, renovada.
Aham, aham.
Imagina, você passa o dia inteiro sentada.
Sim.
Olhando pra tela. Sim, você tá trabalhando, usando sua inteligência, eh, o tempo todo trabalhando, né, o cérebro não para. Isso aí dá um cansaço mental.
É. Uhum. Sim, sim.
Assim, é imensurável.
É. É, é, exatamente.
Só que você já entrou na rotina.
Uhum, uhum.
Você já acostumou seu cérebro nisso aí. Né. Você está precisando dos antídotos. As massagens para o corpo se bem que a massagem relaxante também vai ajudar muito o seu cérebro, viu.
Sim, sim. Hum. Olha, não, muito legal isso, sabe, porque realmente eu tô tô precisando. E aí eu estava até analisando assim, porque eu tenho ficado com muito torcicolo.